जी, जी, हाँ बिल्कुल अ, सिर्फ़ आम आदमी ही नहीं, सरकार और कंपनियाँ भी इसमें बड़ी ज़िम्मेदारी निभा सकती हैं। उनका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उनके फैसले पूरे समाज और उद्योग पर डालते हैं। बड़े कड़े नियम और कानून बनाए जा सकते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पाबंदी, प्लास्टिक रीसाइकल का लॉ मतलब नियम उसके लिए बनाए जा सकते हैं। सार्वजनिक जागरूकता अभियान भी चलाया जा सकता है, सोशल मीडिया है आज के टाइम में, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, टीवी मीडिया, स्कूल, कॉलेजेसो मम में भी इससे रिलेटेड अ, इससे जो मे वो जागरूकता फैलाई जा सकती है। कचरा और अ, अनग्रढ़ मतलब जो इसका इकट्ठा है उसको रीसाइकल करके फैक्ट्रियों को वो सुविधाएँ दे जा सकती हैं और जी, जी।
हुँ। जी। जी, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। उम, बिल्कुल, बिल्कुल।
इको-फ़्रेंडली उत्पादन अ, जी।
जी, बिल्कुल आपने जी, जी, जी, बिल्कुल। देखिए, आपने कहा तो सही है कि देखिए सरकार ने काफ़ी बार कोशिश भी करी है, प्रयास भी करे गए, कि प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए और उम, लेकिन फिर भी अ, मुझे लगता है कि वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जो लोग हैं वो जागरूक नहीं होते और वो अ, कहीं न कहीं अ, छुपी हुई जो चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करते ही रहते हैं, प्लास्टिक को कभी भी उपयोग से बाहर नहीं निकालते। तो सरकार को सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर मुझे लगा पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए और अ, जो रीसाइकल करने वाली जो प्लास्टिक है, जो रीसाइकल हो सकती है आसानी से, तो उसके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे रोजगार भी मिलेंगे और अ, कंपनी को प्लास्टिक अ, पैकेजिंग की जगह बायोडिग्रेडेबल सामग्री में अ, पैकेजिंग करनी चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। जैसे दूध या कोई लिक्विड है वो तो संभव नहीं है, तो उसके लिए कोई और विकल्प अपनाए जा सकते हैं। लेकिन कागज़ हो गए, पत्ते हो गए, बायोप्लास्टिक हो गई, तो इनका उपयोग करना चाहिए और पर्यावरण हितैषी उत्पादों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये जो कदम है मुझे लगता है कि अ, जो हमारा अ, वातावरण है या नेचर के लिए काफ़ी प्रभावी सावील अ, साबित हो सकते हैं। तो आपने कोई ऐसी जगह या तरीका देखा है जहाँ प्लास्टिक बंद करने के लिए खास मेहनत की जा रही हो? कोई आपको दिमाग में ऐसी चीज़ आती हैं?
जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। सही कहा आपने। जी, जी, जी। जी, जी। जी। जी। हुँ। जी, जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। जी, जी, जी। जी। जी, जी।

जी, आपने बिल्कुल सही कहा है ये ई ई प्लास्टिक प्लास्टिक पूरी तरीके से से जलती नहीं है और हानिकारक अगर जलाने पे हानिकारक गैस मतलब भी उम, छोड़ती है जो इं इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है। मिट्टी में दबी रहने पे भी सैकड़ों सालों तक गलती नहीं है और जमीन की उर्वरक क्षमता जो मतलब पैदावार है उसको भी कम करती है। उससे भी काफ़ी फसलों को भी नुकसान होता है और ये अ, मतलब कचरे पूरी तरीके से ना खत्म होता है, ना ही जलता है, इससे ना अ, एनवायरमेंट मतलब अ, प्रद एनवायरमेंट को भी काफ़ी दिक्कत होती है जिससे कि अ, बहुत ज़्यादा ही है मिट्टी में अ, और पूरे वातावरण को भी बहुत ज़्यादा समस्या होती हैं जिससे कि अ, किसान और
जी, जी। हुँ, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अब भी हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
बाग किसान के उ अगर खेतों में रह जाती है तो फसल अच्छी नहीं होती है। जी, और ये
जी। बिल्कुल। तो देखिए, ये अ, काफ़ी ग बड़ी गंभीर समस्या है तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचता ही है। उम, मानव और पशु जीवन के लिए भी खतरा होता है, है ना? तो अ, जैसे कि अ, हम देखते हैं कि अ, जितना ज़्यादा लगभग 50,000 टन के करीब डेली का प्लास्टिक उपयोग में होता है हमारे सिर्फ़ हमारे देश में। तो अ, मैं जिस तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि जो प्लास्टिक को अ, कम करने के लिए जो तरीके हो सकते हैं, मुझे लगता है कि वो अ, हमें अपने घर से ही करना होगा स्टार्ट कि जैसे खरीदारी करते समय छोटे-छोटे कदम के द्वारा ही अ, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। तो हमारी रोज ग रोजमर्रा की जिंदगी में अ, अगर हम प्लास्टिक का थोड़ा-थोड़ा कम इस्तेमाल करें, जैसे खरीदारी करते समय जाएँ, जैसे अ, सब्जी लेने या दूध अ, जो पैकेट वाला दूध होता है, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें लेने जाएँ, तो जूट या थैले कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। पानी और पेय पदार्थों के लिए प्लास्टिक की बोतलों के बजाय अ, स्टील, काँच या ताँबे की बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो छोटे-छोटे कदम के द्वारा काफ़ी कुछ अ, पहल हो सकती है, 1-2 आप अ, आपकी जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल आप कैसे कम कर सकते हैं?
जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, सही कहा आपने। जी, जी। अ जी, जी। बिल्कुल, आपने सही बात कही है। जी। जी, जी। बिल्कुल, सही कहा आपने। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, सही कहा कहा। जी, जी। जी, बिल्कुल, आपने सही बात कही। जी, जी, जी। जी।